Ừm, bạn ơi, dạo gần đây thì mình đang gặp một cái vấn đề khiến cho mình rất là đau đầu bạn ạ. Ừm, thì mình thường mình đi làm trên công ty á, thì mình cũng, ơ, thường xuyên phải giao tiếp với đồng nghiệp, tại vì dạo gần đây thì dự án làm việc nhóm cũng nhiều ấy, đấy, xong cái phải làm việc nhóm, phải giao tiếp nhiều này. Nhưng mình thì khổ nỗi mình là một đứa rất là kém trong cái việc giao tiếp, ờ, không chỉ là ở đời sống đâu mà trong công việc ấy mình giao tiếp siêu kém luôn á. Kiểu như là, ừm, ví dụ như là thì cứ đang làm việc nhóm mà, ờ, mọi người muốn chia sẻ ý kiến chả hạn đấy, thế là mình cũng chả dám chia sẻ ý kiến, mình, kiểu, bị nhát ấy. Hoặc là mình chia sẻ ý kiến nha, thì mình sẽ giao tiếp bằng cái s tông giọng trông nó rất là, kiểu kiểu kiểu, hạ tông giọng này, nó rất là không có thể hiện rõ cái quan điểm của mình ấy, kiểu, nó hơi yếu đuối á, ờ, đấy, bị hơi đuối này. Rồi, đấy là trong cái việc mà thể hiện quan điểm nha, còn nếu như mà á bị, à, đồng nghiệp phản bác lại nha, thì mình cũng, kiểu, mình cũng cũng cũng không có biết làm thế nào để có thể là bảo vệ quan điểm, ý kiến của mình ấy. Mình cũng, kiểu, rất là yếu đuối này, rồi mình, à, hay, ưm, kiểu, phản nhưng mà nếu mà mình có phản bác lại, mình có bảo vệ ấy, thì mình, ờ, mình mình nói chuyện kẽ sất l với cái kiểu hoà không không được thuyết phục lắm này, rồi cũng hay hay, kiểu là, ờ, bảo vệ cái quan điểm một cách rất là cùn, nó không có nó không có một cái luận điểm gì nó chính đáng ấy. Đấy, thành ra là đồng nghiệp của mình đôi lúc cũng rất là đau đầu vì mình. <laughs> Đấy, rồi, ờ, trong trong ngoài trong cái việc mà làm việc nhóm thì thỉnh thoảng mà người ta đồng nghiệp mình mà hiểu lầm mình ấy, ờ, hiểu lầm mình là, ờ, không làm thế này thế kia ấy, mình cũng không biết cách để bảo vệ bản thân mình nữa. Đấy, thành ra cái việc mà giao tiếp nó cũng kém đi rất là nhiều. Rồi chẳng may mà mình muốn nhờ đồng nghiệp của mình chỉ mình cái này cái kia mình cũng chả dám chị mình cũng chả dám nhờ. Hoặc là nếu mà nhờ ấy, thì mình sẽ nhờ một cách rất là thẳng thắn nha, mình không có khéo léo đâu. Mình ờ, "Chị chỉ giúp em cái này được không?" hoặc là "Ờ, chị là ờ, giúp em, ơ, ờ, kiểm tra cái này được không?" Đấy, mình nói rất là thẳng thắng, đôi lúc khiến cho người ta cảm thấy rất là khó chịu ấy. Tại vì, ừ, mình đang nhờ người ta mà, mắc gi đấy cũng không phải là trách nhiệm của người ta mà mình lại nói với cái giọng điệu là, ừ, nó hơi thẳng thắn quá, thành ra là khiến cho đồng nghiệp mình rất là phật lòng. Đấy, đồng nghiệp nha, sếp cũng thế, ờ, mình nói chuyện với sếp thì mình cũng, kiểu, ừm, rất là, kiểu, rụt rè này, rồi cũng không có dám thể hiện quan điểm này, rồi cũng giao tiếp thì cũng không có được khéo léo, kể cả với sếp với lại đối tác cũng thế. Thành ra là mình cũng rất là đau đầu trong cái vấn đề này, ờ, khiến cho mình, à, ờ, đấy, mình hôm nay mình cũng tìm tới bạn xem là bạn có cái lời cái gì giúp mình không nè.
Ừm. Sao thế? Ừm. Ừm À. Ừm. Ờ. <laughs> Ừ. Ừm, thật nha. Ừ. Ừm, ừm. Khó chịu. Ờ. Ừm. Eo ôi! <laughs> Rồi, mình đã hiểu sơ sơ về cái tình trạng của bạn hiện tại rồi ha. Ờ, thì khi mà làm việc nhóm thì đòi hỏi chúng ta cần phải có cái, ờ, kỹ năng giao tiếp nhóm, đúng hông nè? Ừm, mà cái kỹ năng giao tiếp cũng cực kỳ là quan trọng, ờ, để làm sao để cho cái, ờ, nhóm của chúng ta có thể làm việc một cách là trơn tru nè, nó cũng có thể là, ờ, giúp ích cho chúng ta trong cái việc thăng tiến nữa, cũng như là, ờ, dễ dàng hơn trong cái công việc hàng ngày, đúng hông? Cho nên là bây giờ chúng ta bắt đầu á là tìm ra những cái nguyên nhân và bắt đưa ra những cái hướng làm sao để chúng ta có thể khắc phục này ha.
Ừm, đấy, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, đấy. Ừm. Ừm, rồi, <laughs> mình mong là mình cũng sẽ khắc phục được.
Rồi, bạn yêu ơi, hổng có sao hết, mình ở đây nha. Ừ, ờ, bạn cho mình hỏi á là bạn đã từng nhận cái góp ý, ờ, của cấp trên hay là của đồng nghiệp về cái việc là, ờ, cái kỹ năng giao tiếp kém này của bạn chưa? Ví dụ là, ờ, sếp kêu là á hả, "Em á, em nên coi lại cái kỹ năng giao tiếp của em nha, anh thấy là hổng có được rồi" thì bạn đã nhận những cái, ờ, chỉ trích này, hoặc là những cái phê bình trực tiếp như vậy chưa?
Ừm, rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, thực ra là có nha. Mình có được ờ, ờ, đầu tiên là mình cũng không nhận ra là mình giao tiếp tiếp kém đâu, xong cứ đến một lần đồng nghiệp của mình, ờ, đồng nghiệp của mình có mới có mới thủ thỉ tâm sự với mình là, ờ, em thấy là chị thấy là em giao tiếp hơi có kém. Ví dụ như là em có một lần mà em nhờ vả chị ấy, ờ, em nhờ vả chị là kiểm tra cái bà cái tài liệu này của em, xong rồi chị cảm thấy là, ờ, em nhờ nó hơi thẳng thắn quá, thế là chị cũng cảm thấy thấy hơi phật lòng ấy, đấy. Chị cũng khá là cảm thấy là, ừ, sao mà bé này giao tiếp gì mà nó kỳ quá đấy. Xong chị ấy mới phản hồi như thế với mình, thì mình lúc đấy mình mới nhận ra là, à, hóa ra là mình đã làm phật lòng người ta, mình đã giao tiếp hơi kém đấy. Xong rồi cái làm việc nhóm cũng thế, chị ấy cũng phản hồi là, ừ, làm việc nhóm thì em cũng, ơ, không có hay thể hiện quan điểm này, đấy, rồi cũng không có được khéo léo bảo vệ quan điểm của mình nữa, thành ra là khiến cho mọi người hơi khó chịu, hơi phật lòng ấy, đấy. Ờ, trời ơi, mình mình nghe thấy mình cũng cảm thấy rất là buồn nha, mình buồn lắm, cái mình cũng vắt tay lên trán mình suy nghĩ, ơ, chết rồi, vậy là mình đã làm phật lòng mọi người. Vậy thì không biết là làm thế nào để mình có thể là giao tiếp chuyên nghiệp hơn với mọi người để có thể là ừm, ít nhất là nó cũng sẽ, ơ, giúp cho mình có cái mối quan hệ tốt với đồng nghiệp này. Rồi nó cũng giúp cho mình có thêm cái cơ hội làm việc, chứ mình như vậy hoài thì chắc mình nghĩ là mình sẽ mất việc mất. <laughs>
Ừ. Ừm. Ờ, ờ. À. Ừm. Ừm. Rồi, hông sao hết. Vậy thì á, ờ, nghe bạn chia sẻ thì mình cũng có phần nào đánh giá là bạn là một người kha khá là thẳng tính nè, ruột là để ngoài da đó nha, có gì thì nói đó, có gì thì phang đó, hổng có sợ cái gì hết trơn á, đúng hông nè?
Ừm. Ừm, <laughs> đúng rồi đấy! Nói chung là, ờ, chính vì cái lý do mà chính vì cái việc mà mình thẳng thắn quá ấy, thành ra nó cũng khiến cho mình mất rất là nhiều cái mối quan hệ, rồi mất rất là nhiều cái cơ hội, tại vì sếp mình thấy là mình giao tiếp kém ấy, sếp mình cũng cũng, kiểu, cho mình 1-2 lần đi gặp đối tác, các lần sau không cho mình đi luôn bạn ơi, không cho mình đi công tác cùng luôn. Đấy, mất cơ hội làm việc.
Ừm. Ồ. Là là nó đã ảnh hưởng, ừm, là nó đã ảnh hưởng khá là lớn ở trong cái sự nghiệp, ừm, cái công việc hàng ngày của bạn rồi nè, đúng hông nè?
Ừm, đấy, đúng rồi.
Ừm, rồi, vậy thì cái kỹ năng có thể là cái ờ, khi mà bạn chia sẻ mình nhận thấy á là cái công việc của bạn đòi hỏi kỹ năng giao tiếp rất là cao. Mà ơi bạn ơi, bạn cũng đừng có buồn nha. Nhiều khi cái đồng nghiệp đó đó nói với bạn là xuất phát từ cái sự quan tâm của bạn ấy của chị ấy đối với bạn để làm sao để bạn cải thiện, để có thể là làm việc với mọi người có thể là vui vẻ hơn, ờ, hợp tác hơn, đúng hông nè?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đấy, đúng rồi. <chuckles> Mình mong là mình cũng có thể cải thiện được cái vấn đề giao tiếp của mình, tại vì người ta hay nói là, ừ, mặc dù là kỹ năng chuyên môn có thể không giỏi, nhưng mà kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm đ bắt buộc phải giỏi. Đấy, nên là cũng muốn mong bạn là, ờ, bạn sẽ khuyên giúp mình để mà giúp cho mình cải thiện được cái kỹ năng giao tiếp này nhá.
Ừm. Ừm. Ừm. Rồi, ờ, thì á, ờ, cho mình hỏi thêm một cái vấn đề nữa là khi mà làm việc nhóm á, bạn trình bày cái quan điểm của bạn và bạn bị, ờ, ờ, gặp khó khăn á, thì, ờ, bạn có thể đánh giá giúp mình là nó chỉ từ cái kỹ năng mềm, tức là kỹ năng giao tiếp hay là nó đến thêm từ cái việc là kỹ năng chuyên môn nữa, tức là bạn nói, ờ, đúng vấn đề, nhưng mà trình bày người ta hổng có hiểu hay là trình bày một cách là người ta khó chịu, cho nên là người ta không muốn là tiếp thu? Hay là từ cái việc là, ờ, bạn nói những cái vấn đề nó bị sai mất, ờ, nó hông có đúng làm người ta không muốn tiếp thu? Thì hai cái này nó sẽ khác nhau. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, mình nghĩ ờ. Ừ, đúng, mình hiểu, mình nghĩ là, ừm, kỹ năng chuyên môn của mình thì chắc chắn là mình sẽ không yếu đâu, tại vì nếu mà nếu mà kỹ năng chuyên môn của mình thực sự yếu ấy, thì mình đã mất việc từ lâu rồi. <chuckles> Tại vì, ờ, cái công ty của mình thì cũng cũng cũng đòi hỏi chuyên môn khá là cao đấy, thành ra là mình cũng mình nghĩ là kỹ năng chuyên môn không phải là vấn đề mà là kỹ năng là do mình giao tiếp, ừm, mình trình bày người ta hông có hiểu. Đôi lúc nha, có những cái nội dung á, mình mình thấy là, ừ, rất là đúng, nhưng mà mình trình bày do mình trình bày sai ấy, hoặc là mình trình bày, ừm, không khiến cho người ta hông có hiểu, xong cái người ta cũng bác bỏ cái ý kiến của mình luôn. Đấy, thành ra rất là đau đầu về cái vấn đề này. Thì đấy, mình nghĩ là kỹ năng giao tiếp là cái vấn đề chính á bạn ạ.
Ừm, đúng, đúng, đúng. Ừm. Ờ. Ừm. Đó, khi mà chúng ta đã xác định được cái nguyên nhân của nó rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng có những cái phương án hơn, đúng hông nè? Thì thứ nhất, mình, ờ, muốn gợi nhắc cho bạn là bạn ơi, bạn rất là giỏi trong kỹ năng chuyên môn, thì hãy tự tin lên, đúng không nè, hãy tự tin lên khi mà chúng ta, ờ, nói chuyện với mọi người á, thứ nhất là chúng ta là phải tự tin, tự tin chứ không phải là tự cao ha. Rồi, chúng ta đã có cái kỹ năng chuyên môn rồi, vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ năng, ờ, mềm của chúng ta để thuyết phục mọi người nữa. Ờ, thì á, ờ, bạn có từng thử những cái cách giống như là nói chuyện một mình trước gương nè, hay là tự ghi ra những cái, ừm, suy nghĩ của mình trên giấy trước để trước khi mà, ờ, nói chuyện với mọi người. Ưm, kiểu như là không phải thường xuyên đâu, nhưng lâu lâu chúng ta sẽ luyện tập như vậy để chúng ta, ờ, đào tạo cho cái não của chúng ta á, ờ, cái não nó sẽ điều khiển cái miệng mà. Cho nên là khi mà chúng ta đào tạo cái não của chúng ta như vậy á, thì chúng ta ca sẽ có cái sự chuẩn bị rõ ràng hơn trong cái nội dung như là cái câu cú của chúng ta khi mà chúng ta phát ra, thì bạn đã từng thử những cái phương pháp như vậy chưa?
Ừm. Ừm. Ờ, trời ơi! Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, <chuckles> mình hiểu đấy, ờ, mình cũng chưa từng thử bạn ạ, đấy, cũng chưa bao giờ thử, kiểu, luyện nói trước gương này, hay là thử luyện tập giao tiếp làm sao cho nó hiệu quả đấy. Nói chung là bạn nói thì mình mới nhớ ra một cái khuyết điểm của mình đó là mình cũng lười luyện tập, ừ, rất là lười luyện tập, mặc dù mình biết là vấn đề của mình là, ờ, kém về giao tiếp nha. Nhưng mình, kiểu, mình cũng không bao giờ tự luyện tập hay là tự, kiểu, ờ, chuẩn bị sẵn những cái nội dung mà mình nên nói, ở đấy, bạn nói mình mới nhớ ra, ừ, hóa ra cái này cũng là một cái khuyết điểm của mình.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, tức là khi mà chúng cái này nó là, gọi là, kỹ năng, đúng hông nè? Mà kỹ năng á, là cần cái thời gian để luyện tập, mài giũa, tôi luyện. Cho nên á, là cái việc đầu tiên á, là bạn nên thứ nhất á, là trong những cái cuộc họp, chúng ta sẽ chuẩn bị trước những cái nội dung, à, bạn có thể á, là nói tự tập luyện trước, có thể là lấy điện thoại quay lại là xem thử là "À, cái tông giọng bình thường của mình nó hơi cao, nó hơi thẳng thắn, câu cú thì nó hơi là gãy gọn, ờ, bộc trực, cho nên là mọi người cảm giác là không có thiện mấy thiện cảm lắm." Bây giờ khi mà bạn quay video lại ha, bạn nhìn lại là "À, có cái điểm này điểm này là mình cần cải thiện nè" thì, ờ, bạn sẽ rút kinh nghiệm để cho từ từ bạn cải thiện ở trong cái cuộc hội thoại trực tiếp với lại nhóm của bạn. Hoặc là á, bạn có thể gửi cái video đó cho một người bạn thân, hoặc là người thân của bạn, những người mà bạn nghĩ là bạn, à, tự tin để chia sẻ và họ có thể là dưng nhận được cái vấn đề của bạn, để mà đưa ra cho bạn là những cái khuyết điểm nào hay là những cái lời khuyên ở trong chính cái video đó. Thì bạn thấy á, là cái cách này nó có hợp lý và bạn có thể thực hiện nè?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, ừm, mề thấy cách này rất là hay nha, mình rất là thích cái ý tưởng này. Mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái việc mà, ờ, mình có thể là quay một cái video này, xong rồi, à, ờ, gửi cho bạn bè, người nhà của mình coi xong kêu người nhà, ờ, là nhận xét một cách thẳng thắn. Đôi lúc nha, mình gửi video cho bạn bè với người thân mình cảm thấy sẽ thoải mái hơn này, rồi mình cũng sẽ nhận được rất là những cái phản hồi nó thật thà từ <chuckles> bạn bè người thân của mình và mình sẽ tìm ra được, à, hóa ra là mình thiếu sót chỗ này nè, mình hoặc cái ưu điểm của mình chỗ này là mình sẽ suy ra là mình nên phát huy điều gì và mình nên cải thiện điều gì. Ừm, mình thấy cái cách này cũng rất là hay nha, và mình nghĩ là mình có thể thực hiện được đấy bạn ạ.
Ừ. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Chính xác. Ừm, đúng rồi. Ờ, cũng có thể á, là bạn chia sẻ trực tiếp với người sếp quản lý của bạn, để làm chi, để cho người ta nhận thấy là, à, ờ, cái đóng cái lời góp ý của người ta trước đây á, là đã được bạn ghi nhận, đã được bạn lưu tâm và bạn đang cố gắng từng ngày, hổng có một người sếp nào má mà phủ nhận sự cố gắng của nhân viên cả, cho nên là bạn cũng có thể chia sẻ với lại cái người sếp của bạn ha. Ừm, rồi.
Ừm. Ừm. <laughs> Đúng rồi. Ừm, ừm, đấy, nói chung là trước giờ mình cũng chưa bao giờ chia sẻ với sếp về vấn đề này cả. Đấy mình cũng, kiểu, nhát nhát ấy, cũng không dám nói với đồng nghiệp là "Ờ, em đang rất là kém trong việc giao tiếp." Hoặc là "Ờ, em muốn, ơ, sếp hoặc là đồng nghiệp rồi giúp đỡ em trong cái việc này hoặc là có gì thì du di cho em." Mình cũng chưa bao giờ nói với đồng nghiệp gì cả, ờ, đấy, thành ra là mọi người cứ nghĩ là mình mình kém giao tiếp này rồi mình cũng ngại chia sẻ nữa, cái mọi người cũng im lặng luôn. Trời ơi, chắc là sau đợt này mình sẽ phải thay đổi thôi, mình sẽ phải chia sẻ với lại, à, đồng nghiệp, chia sẻ với sếp để, ừm, sếp hiểu được ra cái điểm yếu và điểm mạnh của mình để có gì sếp còn, ờ, ờ, ờ, ph giúp mình phát huy cái điểm mạnh rồi có thể là sửa đổi giúp mình cái điểm yếu là cái đ việc mà kém giao tiếp, ừm, với lại anh chị đồng nghiệp cũng mà nếu mà chẳng may mà mình nói cái gì đó phật lòng thì chắc là sẽ du di giúp cho mình. <laughs> Trời ơi, ừm.
Ừm. Đúng, đúng, đúng. Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Chính xác! Ừm. Đúng rồi, cứ chia thẳng thắn thôi, tại vì á mọi người sẽ hiểu là "À, cái con bé này á, là nó tại vì nó hổng có giao tiếp tốt thôi chứ trong cái thâm nó là một người rất là hiền lành, nó là một người rất là tử tế." Với lại bạn cũng nên học cách là kiềm chế cảm xúc, ờ, khi mà bạn thấy là cái cơn nóng giận của mình lên á, mình có thể là hít sâu vào, thở ra, quan sát cảm xúc của mình để mình điều chỉnh kịp thời, để cho nó phù hợp với lại cái không gian văn phòng, để không có bị giống như là đang tranh cãi quá nhiều á, bạn có thấy được hông nè?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Mình thấy rất là hay nha. Trời ơi, ngày hôm nay nói chuyện với bạn thì mình rất là cảm ơn về những cái lời khuyên của bạn nhá. Chào bạn nha.
Ừm, cảm ơn bạn lắng nghe, chào bạn.